จริง ๆ โพสต์ได้
ถ้าเราจะโพสต์ อา
จริง ๆ ถ้าเราอยากโพสต์อะไรมันโพสต์ได้ ไม่ได้ผิดเลยครับผม เพียงแต่ว่า ถ้าเขามาคอมเมนต์ในเชิงที่แบบว่า มันอาจจะไม่ถูกใจเรา อาจจะไม่ดี โอเค เราอาจจะไม่ต้องแบบว่าถึงขนาดแบบตอบโต้ด้วยคำหยาบคาย หรืออะไรแบบนั้นก็ได้ครับ อาจจะเป็นไปว่า โอเค เราก็อาจจะให้ข้อมูลในเชิงเป็นข้อ ท ข้อมูลที่เราได้รับมาเป็นข้อเท็จจริง อะไรแบบเนี้ยครับ แปะกลับไปก็ได้ว่าเนี่ย แต่ข้อมูลที่เราได้มาอะมันเป็นแบบนี้นะ อา โอเค แต่ถ้าเขายังมีข้อโต้แย้งกลับมาอีก หรือใช้คำที่แบบว่าเริ่มจะมีอารมณ์ร่วมด้วยแล้ว อะไรแบบเนี้ย เราก็ โอเค หยุดบทสนทนานั้นไปก่อนก็ได้ ยังไม่ต้องไปตอบโต้เขา อะไรแบบเนี้ย ปล่อยผ่าน ใช่ อือ ไม่งั้นเดี๋ยว <chuckles>
อา ๆ อืม อืม อืม ๆ อะฮะ อืม ๆ อืม อะฮะ อืม อืม ๆ อา ๆ อา โอเค เหมือนต้องมีสติเนาะ <laughs> ช่วงหลัง ๆ ไม่ค่อยมีสติเลยอะ เห็นโพสต์แล้วสติหลุด อะไรอย่างเงี้ย เออ ๆ เดี๋ยวต้อง ต้องไปฝึก สติ เออ จะฝึกสติยังไงอะ? แนะ แนะนำหน่อย เพราะว่าเห็นแล้วมันจี๊ด อะไรอย่างเงี้ย เออ เราต้องทำยังไงเราถึงจะแบบอย่าจี๊ด เออ อะไรอย่างเงี้ย พอจะมีคำแนะนำไหมอะคะ?
เดี๋ยวจะกลายเป็นว่า ไปทะเลาะกัน ไปอะไรกัน อา อืม จริง ๆ อาจจะยากนิดหนึ่งครับ เพราะว่ามันแล้วแต่ มันต้องบอกว่า แล้วแต่การถูก อบรมปลูกฝังกันมาตั้งแต่แรก ๆ แต่ว่าจริง ๆ อันเนี้ยมันฝึกได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ใช่ข้อ เรื่องที่ไม่ แบบทำได้ยากหรืออะไรเลย เราอาจจะ ฝึกจากแรก ๆ อย่างเงี้ยครับที่ว่า โอเค เราเห็น เราโพสต์ไปแล้วปุ๊บ เราเห็น ลอง ส ให้เวลากับตัวเองสัก 3 วิ 30 วินาที แบบดูซิ ใช่ ว่าเราจะเกิดอารมณ์อะไรขึ้นบ้าง ดูเฉย ๆ ก่อนนะครับ สังเกตอารมณ์ตัวเองก่อนว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง? โอเค พอเห็นแล้วว่า ถ้าเราตอบกลับไปเนี่ย ลองคิดต่อว่า ถ้าเราตอบกลับไปแล้ว มันจะเป็นยังไงต่อ ความสัมพันธ์อันนี้มันจะเป็นแบบไหนต่อ? ถ้าเราตอบกลับไป เพื่อนจะชวนทะเลาะต่อไหม หรือ โอเค ต่างฝ่ายต่างจบ? อะไรแบบเนี้ยครับ อาจจะแบบว่า ใช้เป็นเหมือนกับว่าให้เราลองพิจารณาไตร่ตรองอีกสัก 1-2 รอบ ทวนกันไปก่อนว่า ถ้าเรายังไปต่อความยาวสาวความยืดในเรื่องนี้ มันจะมีผลกระทบ 1 2 3 ไหม? อะไรแบบเนี้ยอะครับ แบบอาจจะลองพิจารณาแบบนี้ก่อนแบบแรก ๆ เนาะ แต่จริง ๆ แล้วอะ ก็ต้องบอกว่าอาจจะทำได้ยากนิดหนึ่ง ใน ช่วงแรก ๆ
อืม อ๋อ เออ ๆ ๆ ค่ะ ๆ อืม ๆ อือฮึ อา สามสิบ วิเนาะ อืม ๆ ค่ะ ดูเฉย ๆ ก่อนเนาะ เออ ๆ ๆ เค อา อืม อืม อือฮึ อะฮะ อืม อะฮะ ค่ะ อา อืม ๆ ๆ ค่ะ อือ ต้องฝึกเนาะ มันต้องฝึกใช่ไหม? เออ ๆ <sighs>
ใช่ ๆ อาจจะต้องมีการฝึกหน่อยอะไรหน่อย